Şu an aklıma şey geldi, köpek balığı şeyini söyleyince, hikâyesini diyeceğim ya da, işte, yaşantısını diyeceğim. Balinalar bazen karaya vuruyorlar ve insanlar üzerlerine su dökerek Çünkü zaten onları hareket ettirip tekrar, eee, okyanusa döndürme gibi bir hâlleri yok. Üzerlerine su dökerek onları bir şekilde canlı tutmaya çalışıyorlar. Mutlaka bu tür kurtarma hikâyeleri, şeyleri görmüşsündür. Aklıma o geldi doğrusu ya da, ımm, nasıldı ya, bir, eee, şey gibi deniz, eee, yıldızlarını kumsaldan alıp içine atıyor, işte, "Hepsini atamazsın ki." diye, eee, söylüyor arkadaşı sanırım. Bu zaten, "Ama ne kadarını yapabilirsem o kadarı benim için kurtarmış olduğum kadarı olacak." diyor.
Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Evet. E evet. Hı hı. Hı hı. Evet. Evet, çok güzel. Evet, doğru söylüyorsun.
Zaten galiba biraz da bu kısımda şey, mutabık olmamız gerekiyor. Yani, şey, bu dünya, bu şey bütün bu ekoloji sadece insanın, ııı, at koşturduğu bir yer değil
Evet. Evet.